آآ، بُصّي، أنا الفترة دي دايمًا في خلافات مع جوزي آآ، حوالين تربية الأطفال و وأعمل إيه مع ولادي، والقوانين اللي أنا باحطّها في البيت آآ، بابقى دايمًا عايزة يمشوا عليها و وما ي ما يعني يبقوا مُتّبعينها ومُلتزمين بيها دايمًا. وجوزي في أغلب الوقت ما بيبقاش عايز إن الولاد تِلتزم بالقوانين اللي أنا حاطّاها آآ، تربيتي للأطفال مش عاجباه آآ، دايمًا بيعلّق عليّا كتير آآ، ودايمًا بيبقى قاصد برضه يتكلم عن الموضوع ده قدّام بابايا ومامتي، ودايمًا بابا كمان بي يعني بيساعده ويسانده في الكلام، وأنا بقيت أتضايق والموضوع بقى يعمل معايا بيني وبينه توتر كده وخلاف وما بقيتش عارفة أتصرّف فيه إزاي بصراحة، فحبّيت إن أنا أفضفض لإنّي مش لاقية حد أتكلم معاه والموضوع مضايقني ومش م يعني مش عايزاه يبقى كاتمني كده وحاسّة إن أنا في حاجة مضايقاني جوّايا.
يعني طبعًا أنا متأكدة إن الموضوع ده مأثّر على البيت جدًا، وأكيد مولِّد توتر كبير لإن تربية الأطفال يعني من أكتر الحاجات اللي بتعمل مشاكل بين آمم، بين الزوجين، لإن م دي قِيم بتزرعيها في الأطفال طول العُمر فطبعًا منطقي إن إن أنتم الاتنين تختلفوا حتى لو اختلاف بسيط عليها. طَب آمم، طَب خلّيني اسألِك الأول آآ، إحساسِك بيبقى إيه لمّا تلاقي إن شريك حياتِك مثلًا متعصّب عليكِ أو شايفِك بتم بتستخدمي الطريقة الغلط؟
آآ، أنا يعني طبعًا بابقى متضايقة، لإن أنا بالنسبة لي أنا مقتنعة تمام الإقتناع إن أنا مش مستخدمة الطريقة الغلط، إن موضوع الإنضباط، إن أنا أضبط لهم وقت يمسكوا فيه التليفونات آآ، وقت يتفرّجوا في على التليفزيون وقت يذاكروا فيه، الحاجات دي كلّها منطقيّة ولمّا الولاد تطلع متعلّمة النظام، ومتعلّمة إن في قواعد وقوانين ماشيين عليها، معتقدة تمامًا إن هُم هيطلعوا شخصياتهم سويّة ومسؤولين وقد المسؤولية. هو شايف إن لأ، هُم أطفال وسيبي لهم كل حاجة، وسيبي ما تحطّيش وقت للتليفون، ما تحطّيش وقت للتليفزيون ما تضايقيش الأولاد وتخلّيهم يعيطوا دايمًا آآ، ف فالموضوع بالنسبة لي أنا مستغرباه يعني آآ، أنا حابة إن أنا أحط قوانين في البيت وأنت حابب إن أنت تكسرها طول الوقت ودايمًا يشتكي لبابايا يقول له دي بتشد على الأولاد أوي آآ، أنا مش عاجبني الأسلوب وبابا تمأ ك بيكمّل معاه ويقعُد يقول لي حرام عليكِ ودُول أطفال وأنا مش شايفة إن أنا باعمل حاجة غلط أصلًا.
اهم. يعني أنا بجد متفهماكِ لدرجة كبيرة، وعارفة قد إيه إحساسِك لمّا كمان والدِك يبقى في صفّه، أكيد دي حاجة بتضايقِك جدًا وبتبقي عاوزاه يكون في صفِّك أنتِ، فأنا يعني متفهماكِ جدًا، بس خلّيني أقول لِك على حاجة أنتم علشان اختلافات وجهات النظر ما بينكم ف فحصل ال الفجوة دي يعني أنتِ مثلًا خايفة الأطفال يطلعوا متدلّعين بزيادة أو م وهو خايف الطفل مثلًا يطلع ي ي يتأذّى نَفْسيًا من ال من الضغط أو الشدّة، فخلّيني أقول لِك يعني كل واحد فيكم صح بطريقة م بطريقة معيّنة يعني إيه يعني هو صح وأنتِ كمان صح فأنتم لازم تقعُدوا مع بعض وتتفقوا إمتى، تشدّوا إمتى ترخوا، الكلام ده طبعًا ما يبقاش قدّام الأطفال، لإن الأطفال إحنا بن يعني مُعظم البشر بيبقوا شايفينهم أطفال وصغيّرين وكده بس أحيانًا بيستغلّوا المواقِف دِيّة إن هُم يعملوا يعني يحققوا اللي هُم عايزينه، ممكن جدًا ما يبقوش فاهمين العواقب.
جدًا. بالضبط. هي ال فاهماكِ، بس هو المشكلة إن هو دايمًا لمّا بيحب يعلق على أي حاجة أنا باعملها بيقولها قدّام الأطفال، وساعات كتير باتعصب وأخرج عن شعوري وأقعد أقول له مالوش لازمة إن أنت تتكلم قدّامهم. آآ طبعًا الموضوع بي آآ الموضوع بيزيد بينا، وهو بيقعد يستفزني زيادة، وبيقعد يقول لي يعني مثلًا لو الولد جاي بيقول لي أنا عايز الت عايز الموبيل ألعب عليه، فأنا أقول له أنت خلصت وقتك، أنا سمحت لك مثلًا بساعتين النهارده، آآ لعبت وخلصت الوقت بتاعك فما لكش تاني، فالولد يقعد يعيط، فهو يقول لي قدّامه ادّي له الموبيل. آآ، فطبيعي أنا مش هاكسر كلمة ك آآ، باباه آب يعني آآ، قدّام الولد، أنا مش هاقول له لأ قدا فباضطر أدي له الموبيل وأنا متضايقة، وبعد ما بيدخل ب باقعد أتكلم معاه، ليه يعني؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتوصلني إن أنا آآ، أبقى متضايقة وأنا باتصرف التصرف؟ فطبعًا بنبتدي بقى نشد ويبقى فيه خلافات، هو ما بيقبلش الكلام بهدوء. آآ، دايمًا يقعد يقول لي أنتِ بتو بتتحكمي، عايزة تنفذي كلامِك وخلاص، عايزة تنفذي رأيِك. آآ ف ف ب بيتقلب الموضوع بينا لخلاف بقى. آآ، هو شايف إن أنا طريقة تربيتي لل آآ، لولادي غلط، وإنه شايف إن هو طريقته أصح، آآ، وإن ما ينفعش البيت يكون فيه أطفال ويتحط له قوانين، ولازم البيت يمشي كده، لمّا يبقوا يكبروا ابقي حطي لهم القوانين. فأنا ساعتها باقول له طَب ما هو هيكبر، متعود على آآ، يعني خلاص ما فيش، ما فيش قوانين بتتحط، متعود إن كل حاجة بيت بتطلب بيطلبها بت بتُستجاب، فإزاي لمّا يكبر أحط له قوانين؟ مش فاهماها دي!
أيوه طبعًا. أيوه. حلو أوي. حلو أوي. يا خبر! أيوه. طبعًا يعني أنتِ صح طبعًا، وطريقتِك في التربية صح برضو، آآ، إن أنتِ مثلًا لما بتشوفي فيه موقف معين، آآ مختلفين عليه، فأن فأنتِ مثلًا تسيبي زوجِك هو اللي يتدخل ويحل الموضوع وأنتِ تتراجعي يع أو توافقي ظاهريًا مثلًا، فده صح جدًا، صح جدًا اللي أنتِ بتعمليه ومنطقي لإن الطفل ممكن يستغل الموقف ده
بالضبط.
ويلعب عليكم أنتم الاتنين. ف فأنتِ كلامك صح جدًا. بس أنتِ ما حولتيش مثلًا، آمم، إن أنتِ تقدري إن أنتِ تسايسي الأطفال قدّام والدهم، آمم، توافقيه حتى ظاهريًا يعني تضحكي عليه كده. قولي له "حاضر مش هاضغط عليهم بس علشان عينيهم." كده تجبيها له اللي هو عينه هتوجعه، آآ، مصدع. تقولي مثلًا لوالده إن هو بيقول لِك إن هو مصدع طول الوقت، فأنتِ مش عايزاه يتعب. تجيبيها بطريقة تبين له إن أنتِ مش عايزة تتحكمي والّا حاجة.
أكيد، طبعًا. أنا قلت كده كتير، بس المشكلة إن هو، آآ، عاطفي زيادة عن اللزوم. لمّا الولد بييجي يطلب حاجة ويبتدي أنا أرفضها وهو يعيط، فهو ما بيستحملش عياط الولد. بيقول لي: "أنا ما باتحمّلش إن هم يبقوا عايزين حاجة وما أعرفش أحققها لهم وألبيها لهم، ما تسيبيهمش يعيطوا." حتى لو أنا باقول له "ده هيأثر عليه وعلى عينه." مثلًا الدكتور قال لي ليه عدد ساعات معينة، آآ، الكلام ده كلّه، فيقول لي: "أنا باضعف قدّام عياطهم، ما باستحملش. أي حاجة الولد يطلبها لازم تتلبى." والكلام ده طبعًا ماشي على إن لو إحنا ماشيين في mall والّا حاجة، والولد شبط في حاجة، وأنا مش كل حاجة طبعًا لازم أجيبها، آآ، حاجة ب ممكن أجيبها، وحاجة لأ، ممكن أقول له "مش وقتها." فطبعًا الولد خلاص عارف إن باباه بيلبي له كل طلباته.
يا خبر! أيوه ط بيبقى كل حاجة.
آه، فيبتدي يعيط وي ويقف مكانه ويصمم إنه الحاجة تيجي. وأنا لمّا الولد بيصمم، أنا باصمم قدامه إنه لأ، طالما صممت خلاص مش هاجيبها لك. فيقوم باباه حالل المشكلة بيننا بكل سهولة، ورايح مشتري مثلًا اللعبة اللي الولد شبط فيها.
أيوه ط يعني دي حاجة تصرف سيء جدًا، ممكن أصلًا يعوده إن هو كل حاجة يشوفها يقوم معيط عليها، بحيث إن هي تيجي له بسرعة. هو هو عمره قد إيه؟ يعني عمر الأطفال قد إيه؟
بالضبط. يعني الولد، آآ 4 سنين، والبنوتة أكبر منه بسنتين، هي مش عاملة الولد بس اللي آآ، على طول بيعيط، على طول عايز حاجته، على طول عايز يمسك الموبايل يلعب فيه. آآ فباباه بقى طبعًا مش مستحمل عليه حاجة يعني.
بطبيعة بطبيعة إن هو ولد وممكن مفيش والولد الوحيد كمان، فالأب بيكون ميَّال شوية ناحية الولد ال الذَكر، وخصوصًا إن البنت جاية الأول، فهو أصلًا يعني بطبيعة ال الولا الرجالة بتميل أكتر للولاد، فممكن يكون ضعيف قدامه شوية. طب امم طب قولي لي، امم، ما ب ما يعني ما بتحاوليش إن أنتِ مثلًا تفضلي تقولي له أنتِ عندك حق بحيث إن أنتِ تصدَّقي على كلامه على الأقل في فترة وجوده. أكيد بيروح الشغل ومش بيكون موجود فترة طويلة.
بالضبط. هو آه، بيروح الشُغل ومش موجود فترة طويلة، بس يعني المشكلة بيننا مش حوار إن أنا أصدَّق على كلامه، هي المشكلة إن في اختلاف في ترب يعني هو شايف إن أنا تربيتي غلط للولد، شايف إن أنا باشِد عليه زيادة وده مش طبي مش المفروض يحصل. فأنا عايزة بس يعني نُقَف عند حتّة وَسَط، يعني لا أنا أشِد أوي ولا أنت ترخي أوي، يعني نتكلّم ونتفاهم. فساعات كتير آه، ب بالين وباقول له حاضر وهاعمل له اللي هو عايزه، بس أنا من جوّايا ما بابقاش مُقتنعة، وبابقى متضايقة جدًا على فكرة.
يعني أنا مُتفهِّماكِ جدًا وعارفة إن هو إحساس مُستفِز وعصبي وحقِّك إن أنتِ تتعصّبي فعلًا. بس أنا يعني مش عايزاكِ تعملي مشكلة من من لا مشكلة، يعني دي حاجة ما تُعتبرش مشكلة كبيرة. فأنتِ مثلًا ليه ما تتكلِّميش معاه وقت اللين، وقت ما يبقى مزاجكم كويس؟ ما ت ما تتكلِّميش أبدًا وأنتِ متعصّبة. يعني ممكن ده أكبر خطأ بيحصل إن أنتِ بتتكلِّمي وأنتِ مشدودة أو في الموقِف نَفْسه، آمم فيروح مشدود هو كمان وأنتم الاتنين تتعصّبوا. حاولي تبدّلي الموضوع، ما تتكلِّميش خالص طالما هو رفض حاجة تقولي له، يعني لازم كلامه يتنفِّذ وتسكُتي خالص. لحد بقى وقت آمم لين مثلًا وقت هدوء، وقت قاعدين تتعشّوا فيه، تقولي له مثلًا أنا باتضايق أوي لمّا يحصل حاجة معيّنة وأنت ت تحرجني قُدّام الأولاد، باحس الأولاد مش بيحترموني بعد كده. يعني اتّفقوا مع بعض على على كلمة معيّنة لمّا تقولوها خلاص الموضوع انتهى قُدّام الأولاد. إيه رأيِك؟
فهمتِك. تمام. فهمتِك. يعني أنا آه، فكرة حلوة جدًا. أنتِ قصدِك يعني إن أنا أختار الوقت المناسب اللي هو يكون هادي فيه وموده كويس وأبتدي أقول له إن أنا اتضايقت مثلًا من كذا وكذا، وأحُط بقى قواعد نمشي عليها إحنا الاتنين ونتّفق عليها قُدّام ولادنا يعني. آآ حلوة الفكرة دي، أنا كنت دايمًا ب يعني الموقف بيحصل آآ إن أنا باسكُت أو باصَمِّم على رأيي، بس ده بيبقى قُدّام الولاد، فما ب ما عملتش اللي أنتِ قُلتِ لي عليه ده قبل كده بصراحة.
بالضبط. بالضبط. ولمّا تكونوا في وقت الخناقة مثلًا وأنتِ شايفة إن هو متعصّب ومشدود وجاي يتكلِّم معاكِ مثلًا بيهاجمِك والّا بيقول لِك أنتِ السبب أو أنت اللي بتربّي غلط أو كل الكلام اللي اللي كل الرجالة بيقولوه ده. ما تتدخّليش أبدًا في الحوار، تقولي له آآ أنت معاك حق فعلًا، آآ أنت مضغوط دلوقتي مش هاتكلِّم معاك دلوقتين، ممكن تهدّى ونتكلِّم؟ كده بحيث إن أنتِ آآ تكوني تمتصي أنتِ الغضب من غير ما تحصل مشكلة كبيرة يعني. أكيد أنتِ مش حابّة إن يحصل مشكلة.
تمام. لأ طبعًا مش حابّة وهاحاول أعمل كده فعلًا آآ بحيث إن الموضوع ما ي يعني الخلافات بينا ما تزيدش. وبجد عايزة أقول لِك إن أنا ارتحت جدًا من الفضفضة والكلام معاكِ، شكرًا جدًا ليكِ.
آمم تحت أمرِك، أنا موجودة دايمًا علشان أسمعِك في أي وقت.